ああ、そういうのアンドロイドいたらいいな。
そう、で、それ
いくら払います？そういうアンドロイドがいたら。
え、でも
サブスクリプションサブスクリプションで、月、い月もしくは月にじゃあ、3万円だったら払います？
うん。 あ、全然払います。さんまんは安い。ごまんえんぐらいまでなら全然出そうと思ってまった。
あ、払うか。安いんだ。へえ、ええ、へえ。
だって、普通に人1人雇ったらいちじかんで2000円ぐらい多分かかるりますよね？
うん。 うん、そうですよね、そうですね、確かに。
うん、で、その家の家事なんちゃらかんちゃら色々全部やってもらったら、ああ、わかんないけど、さんじか3時間でできんのかな？なんか料理とかほどほどにやってもらう感じだったら。
うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。ほお。
みたいに考えたら、別に50000円ぐらいだったら、ちょっと痛いけど、30000円だったらめちゃくちゃありがたい。
と、おお、いいですね。さんまんえん？
ええ、できないかな？<laughs>
もしかしてできしほんとに近い将来あるかもしんないすよ。その、ね
うん。
アシスタントとして入ってきたら、だからほんとに人間の格好でもう好きなように、自分の、まあ、アイドルでもいいけん、誰でもいいんですけど、そういう風に。
うん。 うんうんうんうん。
うん。かっこいい男の人にもできるかもしんないし。うん。
めちゃくちゃ良くないですか？ うん。 へえ、理想的。ちょっと、A AI なのかどうなのか微妙なところですけど。
<chuckles>
でもそうですよね、その何をしなきゃいけないかってのを考えてやってもらえるといつもありがたいので
ん、はい。